अ, देखिए ना अ, फ़िल्में देखने के हम सब बहुत शौकीन होते हैं अ, कई बार तो इतने ज़्यादा होते हैं कि हम अ, किसी भी मूवी का, किसी भी फ़िल्म का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। 2-2 साल उसके सी सीक्वल का इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे में जब वो फ़िल्म आती है, तो आप ज़्यादातर क्या चुनते हो? थिएटर में देखना आपको कितना पसंद है या घर पर ही देख लेते हो? तो अ, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
अ, जी हाँ, अगर मैं अ, बोलूँ तो अ, मुझे फ़िल्म जो है, थिएटर में ही देखना ज़्यादा पसंद है, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा जो है फ़िल्म नहीं देखती हूँ पर अगर मैं जब भी देखती हुँ ना, मुझे होता है कि फ़िल्म जो है थिएटर में देखना ही ज़्यादा मतलब मज़ेदार होता है। अ, क्योंकि घर पे जो है ना, वो माहौल नहीं बन पाता है, इस वजह से जो है मुझे थिएटर में जाके मैं कम देखती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया पर जब भी देखो, अगर मन करें मुझे, तो थिएटर में जाके ही देखना मुझे सबसे बेस्ट लगता है। हाँ जी।
क्या बात है! सही बात है। हाँ। <chuckles> जी। क्या बात है। तो थिएटर का एक्सपीरियंस मतलब क्या चीज़ है, जो आपको थिएटर में अच्छी लगती है? साउंड क्वालिटी अच्छी लगती है या फिर अ, ऐसा कुछ है जो वहाँ पर जाकर बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते हैं आप? कौन-सी चीज़ है जो ज़्यादा अच्छा लगता है आपको?
हुँ, हुँ। जी हाँ, जैसे कि अ, मैं अगर आपको बताऊँ तो क्या होता है ना, थिएटर में ना एक माहौल होता है, मुझे ऐसा लगता है और ऐसा महसूस होता है, वो जो माहौल होता है, जो रिक्न रिक्लाइनर वाली चेयर्स होते हैं, वो जो म्यूज़िक सिस्टम हो गया है ना? और वो जो बड़े पर्दे का जो मज़ा है, वो तो है ही है। अ, वो तो बिल्कुल अनबीटेबल है, आप घर पे जो छोटे टीवी पे देखते हो, उसके साथ तो हम नहीं मतलब दांज सकते हैं, तो वो जो बड़े पर्दा का मतलब होता है ना कि एक्सपीरियंस जो है, रिक्नाइ रिक्लाइनर चेयर पे बैठ के और साउंड क्वाली तो जो है, वो टॉप नॉच की होती है। और जो पॉपकॉर्न के साथ जब आप जाके इतने बड़े पर्दे में देखते हैं, तो उनका मुझे लगता है कि जो थिएटर है ना, वहाँ का माहौल ही वैसा होता है कि हाँ अ, मूवी देखने में मज़ा आता है और अगर यही बात अगर हम घर की करें, तो घर पे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ पाता है। आप खुद सोचिए ना, अगर इधर हम मूवी लगा के बैठे हैं, उधर मम्मा डाँट रहे हैं कि, "हाँ, तुम दूध लेके आओ। तुम चीनी लेके आओ।" है ना? उधर कुकर की सीटी बज रही है तो थोड़ा-सा वो मतलब होता है ना, कि वैसा मज़ा नहीं हो सकता है घर पे। इस वजह से मुझे लगता है थिएटर में ही ज़्यादा बेस्ट रहता है।
हाँ। क्या बात है! अच्छा, जी। हाँ। सही बात है। <chuckles> जी। सही बात है। बिल्कुल। तो जी। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात है! म लगता है आपने ना थिएटर में बहुत सारी मूवीज़ देखी हुई हैं, आपकी बातों से ही लग रहा है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम से रहने वाला है। तो ज़रा इसके बारे में बताइए कि पहली मूवी जो थी, वो थिएटर में कौन-सी देखी थी जो आपको आज भी याद हो?
अ, जी हाँ, अगर मैं बोलूँ तो नहीं मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा मूवी तो नहीं देखती हूँ अ, पर बहुत कम देखती हूँ, पर अ, जाके मुझे थिएटर में ही देखना पसंद है। अगर ऐसे मैं आपको बोलूँ तो मेरी जो पहली मूवी थी अ, मुझे ऐसे याद नहीं है कि यही जो थी मेरी पहली मूवी थी पर मुझे थोड़ा-सा ये धुंधला-सा जो है वो अ, याद है कि मैं स्कूल में थी और मैंने कोई हिस्टॉरिकल जो मूवी मतलब होता है ना ले जाते हैं ना स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, विद्यार्थियों को लेके जाते हैं। कोई हिस्टॉरिकल मूवी ऐसी थी अ, उसको आप प्रॉपर मूवी भी बोल सकते हो, आप अ, कैसे भी उसको ले सकते हो। पर हाँ, मुझे इतना याद है कि मैं स्कूल ड्रेस में जो है अ, मूवी देखने गई थी, हाँ जी। पर ऐसे नॉर्मली अगर मूवी अ, बोलूँ तो मैं ज़्यादातर शाहरुख खान की मूवी बहुत देखती हूँ। हाँ, तो मुझे उनकी मूवी देखना काफ़ी पसंद है। जब भी मैं अ, आती है उनकी नई मूवी तो कोशिश करती हूँ कि उनकी मूवी जो है, मैं हॉल में जाके ही थिएटर में जाके ही देखूँ।
अच्छा। जी। हाँ। अच्छा। हाँ जी। सही बात है। क्या बात है। क्या बात है! जी बहुत खूबसूरत है। अ, जैसे कि आपने बताया कि पहली मूवी तो शायद आपको याद नहीं कि स्कूल टाइम में बच्चों को ज़्यादातर स्कूल वाले ही ले जाते हैं, पहली बार तो थिएटर के दर्शन कराने के लिए। उसके बाद से तो अगर कॉलेज लाइफ़ ऐसी है दोस्तों के साथ में तो या तो खुद ब खुद बंक मार के जाते रहते हैं या फिर अ, शायद उतने मौके नहीं मिल पाते हैं। तो लास्ट मूवी जो कोई आपने देखी हो उसका एक्सपीरियंस कैसा था थिएटर में आपका?
हाँ जी। हुँ, हुँ। जी, हाँ। बिल्कुल। जी हाँ, अगर मैं आपको बताऊँ तो अ, मैंने जो अ, मैंने जैसे बताया कि मैं कितनी बड़ी फैन हूँ अ, कि शाहरुख खान जी की। अ, उनकी जो मूवी है मैंने जो लास्ट देखी है अभी रिसेंटली की बात करूँ तो वो है डंकी करके। अ, एक हमारे भारत में जो है बॉलीवुड मूवी है अ, वो देखने गई थी और उसका एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो मैं अ, मेरे अ, जन्मदिन के दिन गई थी अ, सारी फैमिली के साथ हाँ जी, देखने के लिए। तो काफ़ी अच्छा रहा अव और अ, मैंने जैसे बताया कि जो मूवी देखने का माहौल होता है ना पॉपकॉर्न के साथ और जो साथ में आप अ, वो पिज़्ज़ा और जो स्नैक्स लेके और 2 दोस्त मतलब होता है ना कि दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो दोस्तों के साथ भी काफ़ी मजा आता है और फैमिली के साथ जाएँ तो भी काफ़ी मजा आता है। तो जो अ, शाहरुख खान की जी ये की ये जो डंकी मूवी है मैंने अ, देखा था और काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी मतलब होता है ना कि बहुत ही अ, देखिए फ़ेवरेट है तो अगर अ, दूसरों को, लोगों को अच्छा नहीं लगे तो भी मुझे तो अच्छा ही लगेगा। तो मेरे लिए तो बहुत बेस्ट था। हाँ जी।
हाँ। जी। क्या बात है। अच्छा। हाँ। बिल्कुल। हाँ। सही बात है। क्या बात! जी अ, लगता है थिएटर से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है। और सच में थिएटर का जो एक्सपीरियंस है होता भी कमाल है जब हम उसमें देखते हैं तो पर्दे बड़े हमें क्लियर बिल्कुल दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल अहम ये आ जाता है कि देखिए, अब ओटीटी का ज़माना है ना हर कोई अ, मूवीज़ है अ, या सीरीज़ है जो ओटीटी पे आती है तो लोग सोचते हैं कि यार इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स है नेटफ्लिक्स है, घर पर ही लोग देख लेते हैं तो ऐसे में आप क्या सोचती हैं कि कुछ मूवीज़ या कुछ जो होती हैं सीरीज़ हैं वो नेटफ्लिक्स में लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो ऐसे में थिएटर का भविष्य आप कैसे देखती हैं? क्या थिएटर अ, कम हो जाएँगे धीरे-धीरे लोग जाना या फिर थिएटर कभी भी कम नहीं होंगे और वो चलते रहेंगे?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, हाँ। हुँ, हुँ। अ, जी हाँ, अगर मैं आपको अ, बताऊँ तो मुझे नहीं लगता है कि अ, जो है ये ओटीटी या जो भी हम अ, यूट्यूब में या बाकी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में मूवी देखते हैं उसकी वज़ह से जो है, अ, थिएटर का जो फ़्यूचर है, अ, मुझे नहीं लगता है कि कम हो रहा है या वो ख़तरे में है क्यों? क्योंकि अ, क्या है अगर हम ए ऐसे नज़रिए से देखें कि बहुत सारी ऐसी अ, मतलब फ़िल्म होती हैं, जो हमें बड़े परदे में देखने से ही, मतलब जो है, वो उसका असली मज़ा समझ आता है। हाँ, अब थोड़े से अ, बुज़ुर्ग जो मम्मी-पापा होते हैं, उनका जो कहना होता अगर तुम्हें घर बैठ के देखने को मिल रहा है, तो तुम्हें थिएटर जाके क्यों देखना है मूवीया? पर मुझे लगता है, आज के जनरेशन जो है अ, वो ज़्यादातर अ, थिएटर ही जाके देखना पसंद करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ जो है बहुत एडवांस हो चुका है। जैसे 3डी मूवी हो गई फ़ो 4डी हो गया ये सब बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो अ, मुझे नहीं लगता है कि ओटीटी या ये सारे प्लेटफ़ॉर्म की वजह से थिएटर का जो असली मज़ा है, वो कहीं जा सकता है। मुझे अ और ऐसा लगता है कि दिन-ब-दिन वो बढ़ रहा है। तो जी हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं मैं इसमें यही बोलती हूँ।
हाँ। बिल्कुल। सही बात है। हाँ। सही बात है। <chuckles> बेशक। हाँ जी। हाँ। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही है आपने, और अ, थिएटर का अपना जो मज़ा है ना, एक एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। जब हम जाते हैं, तो वो थिएटर से निकलकर आते हैं। जी बहुत ख़ूबसूरत और इसी के साथ में अगर अ, कई बार ऐसा होता है ना, कि अ, कुछ मूवीज़ होती हैं जो हमारी बहुत पसंदीदा मूवीज़ होती हैं, पर हमने वो कभी थिएटर में नहीं देखी होती हैं, और हम उन्हें या तो टीवी पर देखते रहते हैं बचपन से या फिर अ, ब कभी ओटीटी या कहीं भी, यूट्यूब वगैरह पे देख लिया। तो ऐसी क्या कुछ मूवीज़ हैं आपके लाइफ़ में आपकी पसंदीदा, जिनके लिए आप मिस करते हो कि काश! यार ये दोबारा से थिएटर में हो जाए और मैं इसको फिर से देखना जाऊँ अपने दोस्तों के साथ में? ऐसी कुछ मूवीज़ हैं? तो ज़रूर साझा करिए।
जी, ह हाँ। उहुँ। जी, हाँ। उहुँ। अहा! हाँ जी, बिल्कुल है। अ, क्योंकि काफ़ी पुरानी मूवी है, मुझे लगता है जैसे मैंने बताया शाहरुख खान जी, वो मेरे बहुत फ़ेवरेट हैं। उनकी ही मूवी है। उनका ही मैं नाम लेना चाहूँगी। अब वो, उनकी जो मूवी है वो कल हो ना हो। ये, अ, जो मूवी है ना व अ, हाँ जी। सबसे फ़ेवरेट मूवी है मेरी आज तक की, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है वो मूवी देखना। अब मैं हर रोज़ बैठ के वो मूवी देख सकती हूँ, और हर रोज़ बैठ के मैं रोती हूँ, वो मूवी देखते हुए। तो अ, मुझे ऐसा होता है, पर मैंने ये जो मूवी है कभी थिएटर में जाके देखने का ना मौका मिला और मुझे नहीं लगता है कि अभी रिलीज़ भी होता है, या नहीं होता है? री-रिलीज़ बोलते हैं जिसको। अ अगर ये हो तो मैं बिल्कुल ज़रूर देखने जाऊँगी, और मुझे लगता ऐसी, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं अ, जिनको है बड़े पर्दे पे बिल्कुल ही रिलीज़ होना चाहिए, और मैं जाकर देखना भी चाहूँगी। अ, उनमें से ही ये एक जो मूवी है कल हो ना हो, बहुत मतलब मेरे दिल के क़रीब है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो अगर ये मूवी अगर थिएटर में आए तो मैं ज़रूर मेरे दोस्तों के साथ जाके देखना पसंद करूँगी।
हाँ जी। क्या बात है! अच्छा। <chuckles> <chuckles> जी। हाँ। हाँ। क्या बात है! जी बिल्कुल और जैसा कि आपने कहा ना कि रीलिर अ, रिलीज़ का अ, जो सिस्टम है वो अब है कि नहीं? कई बार होता है। दोबारा से होने लगे हैं थिएटर में, जैसे ग़दर लगी थी। और शायद अभी पिछले दिनों वीर-ज़ारा भी लगी थी, ऐसा सुनने में आया था कि वीर-ज़ारा लगी हुई थी उनकी। अ, और वीर-ज़ारा के बारे में तो बहुत कुछ अभी तक बहुत अच्छी मूवी है उनकी भी। तो आपने शाहरुख खान नं जी का, ज़िक्र 2-3 बार किया है, तो उनको लेकर कुछ प्रश्न बनता है, कि आपको शाहरुख खान जी क्यों अच्छे लगते हैं? और कब से अच्छे लगते हैं? आपको एक्शन अच्छा लगता है? आपको उनके डिंपल्स अच्छे लगते हैं? उनके बाहों का फैलाना अच्छा लगता है या उनका उनकी जो अ, रोमांस किंग वो कहे जाते हैं वो अंदाज़ पसंद आता है? उसके बारे में बताइए।
उहुँ। जी, हाँ। उहुँ। जी, हाँ। <chuckles> ए, जी हाँ। अगर अ, मैं सच में आपको बोलूँ, तो उनके नाम लेते ही मेरे जो चेहरे पे है एक अलग-सा मतलब होता है ना, कि वो अ, ग्लो आ जाता है, आप बोल सकते चमक आ जाती है। अ, मैं अगर बोलूँ तो एक मैं एक ही चीज़ नहीं बोल सकती उनके बारे में। मुझे उनकी हर चीज़ पसंद है। हर चीज़ अच्छा लगता है मुझे। उनका जो मतलब चार्मिंग फ़ेस है, वो मतलब होता है ना कि बहुत उनके फ़ेस में ना ऐसा लगता है कि वो कोई भी एक्टिंग करेंगे। कोई भी फ़िल्म में अगर उनको अ, डाल दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो फ़िल्म है अ, वो अच्छी नहीं बनेगी। हो सकता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इस वज़ह से मेरी ये धारणा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई भी फ़िल्म दिया जाए वो बहुत अच्छे से अपना किरदार जो है वो निभाते हैं, और उनकी एक्टिंग जो है मुझे काफ़ी पसंद है। जैसे आपने बोला कि उनका बाहें फैलाना, ये तो मतलब मुझे लगता है कि हर किसी का ही मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते होंगे ये चीज़। अ, तो मुझे उनकी हर चीज़ पसंद है। वो बाहें फैलाना हो या वो जो अ, कपड़े पहनते हो, वो ज कोई भी किरदार निभा रहे हो, कुछ भी हो वो बस ल मतलब उनके नाम पे ही बहुत मतलब होता नहीं कि मुझे ऐसा होता है कि, चलिए मूवी फ्लॉप है, हिट है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। शाहरुख खान जी है बस इतना ही काफ़ी है। तो, जी हाँ।
अच्छा जी। <chuckles> जी। हाँ। सही बात है। हाँ। जी। बिल्कुल। <chuckles> क्या बात है। जी। <chuckles> क्या बात है! एक सच्चे अ, जो फैन होते हैं उनकी यही पहचान होती है कि चाहे मूवी हिट जाए या अ, वो बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर जाए, वो कभी भी अपना अ, नज़रिया नहीं बदलते हैं। और वो बस देखते हैं क्योंकि वो अपने स्टार को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। अ, द अ, ये तो बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आपकी पसंद तो इतनी ज़्यादा अ, जो मूवीज़ में आपने चुनाव भी किया तो शाहरुख खान जी का किया, जो अपने आप में एक बहुत ही महान एक्टर हैं। हर मामले में, एक इंसानियत तौर पर भी और उनके एक्टिंग का तो ब कमाल ही है।
जी, हाँ। वो तो है। <chuckles> जी, हैं। वो तो है ही।
अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा हमारा, कि कई बार ऐसा होता है कि, अ, पूरी फैमिली ही फ़िल्में देखने वाली होती है। कि चलो घर में बैठे हैं कज़िन्स वगैरह आ गए तो मूवी लगा लेते हैं। तो ज़्यादातर हम हॉरर मूवीज़ लगा लेते हैं, और उसका मजा लेते हैं। जो रात में आपकी लाइफ़ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? कि आप जब कज़िन्स लोग मिल जाते हैं, अपन सब फिर बैठकर किस त टाइप की मूवीज़ आप देखते हैं? और कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो वो ज़रूर बताइए।
हुँ, हुँ। जी, हाँ। <chuckles> जी हाँ, बिल्कुल। अ, अगर मैं हॉरर मूवी की बात करूँ तो अ, जब भी मेरे दोस्त जो है ना मेरे घर आते हैं, मेरे मित्र जन जो है, मेरे घर आते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर एक मतलब होता है ना कि अलग-सा माहौल क्रिएट करने के लिए हम बोलते हैं हमेशा, कि हम हॉरर मूवी देखते हैं। पर मैं ये जो हॉरर मूवी है फ़ थिएटर में जाके बिल्कुल नहीं दे स देख सकती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। अ, पर हाँ जब दोस्त आते हैं, बहुत सारे दोस्त 4-5 दोस्त मिल के जब होता है तब हम लोग घर पे ओटीटी में, ये जो हॉरर मूवी हो वो बिल्कुल अ, लगाते हैं, और देखते भी हैं, पर अ अ, मैं कैसे देखती हूँ, अगर बताऊँ आपको तो सारे ही लोग हँसेंगे। अ, मैं ब्लैंकेट के नीचे छुपके और कभी-कभी सीन आते हैं ना, ऐसे कोई मतलब क्लिप्स आ जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डरावने चीज़ें दिखाते हैं। य मेरे सारे दोस्त बोलते हैं, तुझे देखना भी है और तू ऐसा भी कर रही है उससे अच्छा मत देख। मैं फिर उनको बोलती हूँ कि देखो मुझे देखना पसंद है पर मुझे डर लगता है, तो ब्लैंकेट के नीचे छुपकर मुझे देखना पड़ता है। अ, पर हाँ, देखना बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। हम लोगों का एक मतलब से मतलब होता है ना कि साइन हो चुका है एक अ, वो वो चीज़ हो चुकी है कि जब भी दोस्त लोग आ रहे हैं, तो हमें हॉरर मूवी देखना है। तो वो बहुत मतलब अलग-सा मतलब मजा आता है। भले वैसा मुझे डर लगता है पर फिर भी वो ब्लैंकेट के नीचे छुपके ही सही मैं बिल्कुल ये हॉरर मूवी जो है देखना दोस्तों के साथ पसंद करती हूँ, और देखते भी हैं हम काफ़ी।
हाँ। सही बात है। हाँ, हाँ। <chuckles> जी। सही बात है। जी। <laughs> क्या बात है! <laughs> बिल्कुल। सही बात है। क्या बात है! लगता है आपका फ़िल्मों से बहुत गहरा जुड़ाव रहा है और अ, तो अभी अभी मतलब रिसेंटली कुछ मूवीज़ इस साल आई हों जो जिनके बारे में आपने सुना हो और आप रिकमेंड करने करना चाहती हों कि ये मूवीज़ तो आपको थिएटर में जाकर ज़रूर देखनी चाहिए? अगर ऐसी कुछ मूवीज़ हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइए?
जी, हाँ। <clicks tongue> <chuckles> अ, जी हाँ, अगर ऐसे में आपको अभी मूवीज़ बोलूँ, तो मुझे लगता है ना कि जो भी अ, हिस्टोरिकल मूवी है, ऐसे मैं पर्टिकुलर 1 ही मूवी का नाम नहीं लेना चाहूँगी कि यही मूवी जो है, देखनी चाहिए। पर रीसेंटली अभी एक मूवी रिलीज़ हुई थी, केसरी 2। ठीक है? वो जो मूवी है, मुझे काफ़ी पसंद आया था और मुझे लगता है कि अगर अपने मतलब देश के बारे में कुछ जानना हो, ऐसी चीज़ें जो सबको मतलब सब सारे जगह तक और सब लोगों तक पहुँचना ही चाहिए, जो हमारे देश के बारे में जानकारी देती है, तो मुझे लगता है, केसरी 2। जो मूवी है, मैं हस हर किसी को रिकमेंड करना चाहूँगी। वैसे केसरी 1 जो है, वो भी बहुत काफ़ी अच्छा था और मुझे मैं ऐसी ही जो मूवी है, ज़्यादा सब लोगों को रिकमेंड भी करना चाहती हूँ और मैंने जो रीसेंटली जो मूवी देखी, केसरी 2,। वाक़ई में बहुत अच्छी है। हमारे देश से हमारे देश में क्या हुआ था? कैसे हुआ था? ये सारी चीज़ों की जानकारी भी दी गई है, तो मुझे लगता है कि ये मूवी जो है, हर किसी को देखनी चाहिए, ताकि आपको पता चले, हम भारत हैं, हमारे भारत देश में क्या है, क्या नहीं है। है ना? क्या हुई थी और हम किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्राउड हैं आज भी, तो मुझे लगता है, ऐसी मूवियाँ तो हर कोई देखनी चाहिए, पर अगर रीसेंटली जो है रिकमेंड करना चाहूँ, तो वो रो रहेगा केसरी 2।
सही बात है। आहा! हाँ। अच्छा। क्या बात है! हाँ। अच्छा। बिल्कुल सही बात है। क्या बात है! देखिए, आपकी पसंद भी कितनी कमाल की है और आपने सजेशन भी एकदम उस मूवी का दिया है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अ, मूवीज़ को लेकर, थिएटर को लेकर आपका जो एक्सपीरियंस है, सच में वो कमाल है और बहुत ही अच्छा लगा है आपसे बात करके। <chuckles> उम्मीद है, आपसे अगली मुलाकात का भी इंतज़ार रहेगा और बहुत-बहुत शुक्रिया अपना इतना समय देने के लिए।
जी हाँ। <chuckles> जी हाँ। हुँ। जी हाँ, मुझे भी आपसे बात करके और अपने सारे विचारधारा आपके साथ शेयर करके और मूवी की जो याद है, सारी ताज़ा हो गई। मेरे अ, सामने ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत मतलब मुझे भी बहुत खुशी हुई अ, आपसे ये सारी चीज़ें, बात बता के, बात करने के लिए आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ। शुक